हाँ, तो अ, अक्सर मैं देखता हूँ मै मेरे में ऐसा मतलब काफ़ी खामियाँ हैं कि अ, मैं कहीं भी जाता हूँ और मुझे कोई भी चीज़ अगर अटपटा-सा लगता है या मुझे कुछ पसंद अगर नहीं आ रहा होता है। तो अ, कभी-कभी होता है ना कि आप भीड़ में हो अ, लोगों के साथ हो तो अ, मतलब असहमति आप नहीं मतलब जता सकते हो। तो वहाँ पे मेरा दिक्कत यही मुझे लगता है कि मैं सब लोगों के साथ हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि मेरा असहमति जताना थोड़ा-सा हो सकता है कि लोगों को दुख दे सकता है। चाहे मतलब ये सब चीज़ मैं सोच के ना, काफ़ी मतलब अं अंदर ही अंदर थोड़ा-सा घुट जाता हूँ। मैं ऐसा सोचता हूँ कि अ, मैं ऐसा क्या करूँ कि मतलब मैं असहमत हूँ किसी भी चीज़ से तो मैं ऐसा क्या करूँ कि वहाँ पे मैं अ, मतलब जता भी दूँ और लोगों को खराब भी ना लगे। ये मेरा मतलब दिक्कत क्या पता बहुत पहले से ही मतलब रह रहा है और ये मैं कैसे ठीक करता हूँ कर सकता हूँ?
जी। हुँ, हुँ। हाँ जी। जी। जी, मैं समझ सकती हूँ कि एक बड़ी दुविधा की स्थिति होती है कि जहाँ आप असहमति जताना चाहते हैं और लेकिन किसी भी तरीके के दबाव के कारण दोस्तों के साथ हैं या परिवार के साथ है तो जब आप असहमति नहीं दबा पात अ, जता पाते तो कहीं न कहीं अंदर-ही-अंदर आप एक द्वंद-सा महसूस करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो समस्या है असहमति ना जता पाने की ये हमेशा से आपके साथ रही है या फ़िर ये मतलब आजकल अ, नई-नई समस्या है जो आप महसूस कर रहे हैं? जी रहे हैं?
हाँ, हाँ। हाँ बिल्कुल। अ, हाँ बिल्कुल। ये मतलब काफ़ी पुरानी समस्या है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं जब अपने स्कूल के टाइम में था तो उस समय से ये उसी समय से मतलब ये मुझे मतलब पीछा कर रही है मतलब मेरे साथ चल रही है। मैं ऐसा सोचता हूँ ना कि कैसे मतलब अपना ये जो चीज़ है उसे मैं मजबूत करूँ, कैसे मतलब अगर मैं अ, उस चीज़ से खुश नहीं हूँ तो कैसे असहमति जताऊँ? किसी को होता है ना कि किसी को खुश करने के लिए मैं भी अ असहमति नहीं जताता हूँ। तो वो चीज़ भी दिक़्क़त अ, वाली बात है ना कहीं न कहीं वो मुझे अ, दिक़्क़त बाद में देगी। तो ये अ, मतलब परेशानी मैं बहुत पहले से जूझता आ रहा हूँ ये परेशानी से। जी।
हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। हाँ जी। जी। तो मतलब ये जो असहमति ना जता पाने की एक समस्या, जैसी आपके जीवन में बन के खड़ी हो गई है तो मैं ये मतलब कुछ खास दोस्तों के साथ होता है कि सिर्फ़ आप उस समूह में खास समूह में चाहे उसमें आपके कुछ खास दोस्त हों या परिवार के कुछ सदस्य, उनके सामने असहमति नहीं जता पाते हैं आप? या फिर एक मतलब ये आपका सामान्य सा स्वभाव है कि आप मतलब किसी के भी सामने अपनी असहमति नहीं जता पाते हैं?
हाँ। हाँ, बिल्कुल। नहीं। ये मेरा मतलब सामान्य-सा मतलब ये कुछ भी स्वभाव नहीं है। ये मेरे साथ होता है अधिकतर जब मैं अ, मतलब अपने लोगों के साथ बैठा हुआ रहता हूँ जैसे कि अपने दोस्तों के साथ कभी बैठा हूँ, अ, चा चाहे वहाँ पे कोई भी मेरे अ, जो सीनियर है वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मैं वहाँ पे सोचता हूँ कि अ अगर मैं कुछ बोलूँगा मैं यहाँ पे असहमति जताऊँगा तो हो सकता है मेरे अ, जो दोस्त हैं वो बुरा मान ले वो अ, कभी अ, हमसे दोस्ती तोड़ ले। तो ये चीज़ भी मैं सोचता हूँ तब फिर अ, उसके बाद फिर मैं अ असहमति नहीं जता पाता हूँ। लेकिन वो कहीं न कहीं मेरे ही मतलब अ, मेरे हित के लिए वो नहीं होता है <chuckles> वो दूसरे के हित के लिए हो जाता है लेकिन वो मेरे लिए हित के लिए नहीं होता है ऐसा, मैंने देखा है। जी।
हाँ जी। हुँ। जी। जी। अ, तो मैं मतलब मैं समझ सकती हूँ कि कहीं न कहीं जो आपका एक ख़ास समूह होता है, आपके दोस्तों का या परिवार का तो वहाँ कहीं न कहीं हम मतलब जिनकी स ज़्यादा जीवन फिक्र करते हैं, उनके सामने असहमति जताने में हम सबसे ज़्यादा संकोच महसूस करते हैं। तो हाँ जी। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जहाँ आपने अपने इस ख़ास संदर्भ समूह में अपनी असहमति ज़ाहिर की हो, और वहाँ से आपको कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली हो?
हाँ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। अ, मेरे साथ हुआ है और मतलब मेरा उस समय थोड़ा-सा मज़ाक बन गया था। मुझे याद है कि जब मैं अपने मतलब दोस्तों के साथ गया था, तो अ, मैं वहाँ पे अ, काफ़ी अ, हँस-खेल रहा था। लेकिन अ, रात में हम लोग बैठे, एक साथ बात कर रहे थे, तो किसी विषय पे चर्चा हो रही थी। तो मेरा ऐसा मतलब वो अ, थोड़ा-सा राजनीति का मुद्दा हो ग हो गया था उस समय। तो राजनीति पे तो होता है ना कि अ, मतलब थोड़ा-सा अलग हो जाता है। कोई कोई पक्ष में रहता है कोई विपक्ष में रहता है। तो वहाँ पे थोड़ा-सा हो जाता है। तो वैसा ही हो गया था। तो मैं अ, सामने वाले का जो भी अ, मतलब पॉइंट था। उसे असहमति मतलब उ उ मतलब उसके पॉइंट से नहीं जता पाया मैं। मतलब मैंने सोचा उस समय कि अ, मतलब अ, अगर सहमति असहमति जताता हूँ तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। लेकिन फिर अ, जब ज़्यादा हो गया तो उस समय मैं असहमति जताया था। मैंने बोला, उसके बाद फिर अ, जो भी 3-4 लोग थे, उन्होंने मेरा मज़ाक उड़ा दिया। इसके कारण से मैं थोड़ा-सा अपने अंदर से सोचने लगा कि अगर ऐसे भीड़ में, मैं अ, असहमति जताता हूँ, अ, तो दोस्त के सामने मैं मेरा मज़ाक उड़ जाता है। इससे बढ़िया है कि मैं कभी अ, इस विषय पर बोलूँगा ही नहीं। ऐसा हो गया था। हाँ।
जी। हुँ। जी। जी। जी। जी। अ, तो मतलब कहीं न कहीं एक आपका मज़ाक जैसा बना और उस चीज़ ने आपको बहुत मतलब अ, संकोच जैसा महसूस कराया अपनी अ, सहमति असहमति जताने में। तो अ, मतलब ये आपके ख़ास समूह की बात हुई जिसने आपकी मज़ाक उड़ा दिया। लेकिन मतलब क्या आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं, दोस्त, परिवार जो आपकी असहमति को सुनते हैं? आपकी अलग राय का सम्मान करते हैं? क्या आपके समूह में ऐसे कुछ लोग हैं?
हाँ। हाँ, बिल्कुल। अ, मेरे समूह में काफ़ी ऐसे लोग हैं, जो कि अ, दूसरे का परेशानी सुनते हैं। दूसरे का मतलब हर कोई को एक मतलब अ, दिया हुआ है कि ह हल हर कोई अपना राय रखे। तो ये चीज़ भी है। लेकिन वो थोड़ा-सा अलग मेरा ग्रुप है। अ, थोड़ा-सा अलग है वो और उसमें मैं अपना अ, मतलब राय रखता हूँ और मेरे राय का वहाँ पे मतलब काफ़ी अ, मतलब अ, उनको देखा जाता है। राय को रखा जाता है, देखा जाता है और वो लोग मज़ाक नहीं उड़ाते हैं। लेकिन कभी-कभी कहीं दूसरे जग़ह पे तो मज़ाक उड़ जाता है। लेकिन और फैमिली में भी ऐसा नहीं होता है। मतलब फैमिली में मेरा मज़ाक कभी नहीं उड़ता है और मैं अपना राय अच्छे से रख पाता हूँ और सब लोग सुनते भी हैं। जी।
जी। हुँ, हुँ। जी। तो आपकी अभी मनःस्थिति मतलब क्या है कि आप स उस अपने जो समूह है उसको बचाए रखना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि मैं खुल के अपनी मतलब मैं ऐसे समूह का हिस्सा बनूँ, ऐसे लोगों के बीच में रहूँ, जहाँ मैं अपनी असहमति को अपनी अलग राय को बिल्कुल खुल के अ, ज़ाहिर कर पाऊँ?
हाँ, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं भी जाऊँ इतना ज़्यादा मुझे मतलब अंदर से इतना हिम्मत रहे कि मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ पे अगर बात करने बैठूँ, तो मैं अपना राय रखूँ। अगर सामने वाले से मैं असहमति अ, रखता हूँ तो मैं वहाँ पे अ, रखूँ। मैं अपना असहमति जताऊँ वहाँ पे और अच्छे से जताऊँ ताकि सामने वाले को भी लगे कि हाँ, अ, जो सामने वाला बोल रहा है उसका राय एक अलग है और अच्छा है। तो वो मतलब मैं चाहता हूँ कि सामने वाले की को भी कदर होना चाहिए मेरे वो असहमति का और मेरे राय का वो कदर अ, मतलब करने चाहिए। जी।
जी। अ, मैं अब आपकी स्थिति को पूरा समझ गई। आपके मन के अंदर के द्वंद्व, आपकी क्या इच्छा है, आप किस तरह से अपनी असहमति को बिल्कुल सबके सामने रखना चाहते हैं। तो देखिए मैं आपको कुछ छोटी-छोटी सलाहें हैं जो मैं देना चाहूँगी और मुझे लगता है कि इन सलाहों के द्वारा आप मतलब थोड़ा-सा अच्छा महसूस कर पाएँगे, अपनी असहमतियों को ज़ाहिर कर पाएँगे। तो मुझे सबसे पहले ये लगता है कि देखिए इंसान के लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो यही होती है कि वो खुल के अपने अंदर की बातों को ज़ाहिर कर पाए चाहे वो किसी के पक्ष में सहमति हो या आपके अंदर की असहमतियाँ हों। तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल खुलकर बिना किसी की परवाह किए अपनी असहमतियों को ज़ाहिर करना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं जब आप अपनी असहमतियों को ज़ाहिर करते हैं तो थोड़ा-सा क्योंकि आपने बताया कि आप अपने जीवन में जो लोग हैं उनकी भी कदर करते है और वो आपके जीवन में काफ़ी महत्व रखते हैं। तो आप थोड़ा-सा मतलब ये थोड़ा सोचिए कि कहीं न कहीं एक मतलब अ, कुछ ऐसा ना मतलब ऐसा ना बोला जाए जिससे सामने वाला बहुत मतलब आहत हो जाए उसको बहुत ज़्यादा बुरा महसूस हो। तो थोड़ा-सा संतुलित तरीके से अ, एक वाक्पटुता के साथ अपनी असहमति को आप ज़ाहिर करना शुरू करिए। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जो आपको अपना मानते हैं, आपके परिवार, आपके दोस्त, वो आपकी असहमतियों का सम्मान करते हैं। और अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपकी असहमति पे आपका मज़ाक उड़ा रहा है या आपकी आप गुस्सा हो जा रहा है आपकी असहमति शेयर करने से और उन उनको बस आपसे सिर्फ़ और सिर्फ़ जी हज़ूरी चाहिए तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग शायद आपके आपको मतलब ऐसे रिश्तों पे बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत है कि मतलब ऐसे रिश्तों के आपके जीवन में कितनी मतलब महत्व होना चाहिए। क्या वो लोग इतने लोगों की राय, उन लोगों की सोच आपके प्रति उतना मतलब महत्व रखना चाहिए कि वो आपको एकदम से हीन महसूस करा दें कि आप अपनी असहमति ज़ाहिर करने से पहले फिर 100 बार सोचें।
जी। हाँ। हाँ, बिल्कुल। जी। ठीक। जी। जी। ठीक है। हाँ। हाँ। जी। हाँ।
उसके अलावा तीसरी चीज़ ये है कि आप खुद पे भरोसा रखिए कि आप जो बात बोल रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं होता है कि आप अगर मतलब सामने वाला हँस दे रहा है आपकी बात पे तो आप गलत हैं या आपको बिल्कुल अपनी असहमति बिल्कुल रखनी ही नहीं चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो आप अपनी बातों को खुल के रखना शुरू करिए, बिल्कुल स्पष्टता के साथ रखिए। और मुझे लगता है कि एक इंसान के रूप में हमारा अस्तित्व ही मतलब ऐसा होना चाहिए कि हमारे अंदर जो भी चीज़ है सहमति, असहमति सब हम ज़ाहिर कर पाएँ। और तीसरी चीज़ ये है कि आप मतलब सबसे पहले आपका जो अ, मतलब बहुत अ, जब आप बता रहे हैं कि आपका कहीं न कहीं एक विश्वास ऐसा टूटा है, एक झिझक-सी महसूस हुई है कि पता नहीं मैं कुछ गलत नहीं बोल दे रहा हूँ। तो सबसे पहले असहमतियों को जताने की शुरुआत आप अपने सबसे जो करीबी लोग उनके साथ करिए। जैसे भाई-बहन हुए, माता-पिता हुए, खास दोस्त हुए। अ, उनके बीच में आप अपनी असहमतियों को छोटी-छोटी असहमति को ज़ाहिर करेंगे और फिर वहाँ से आपको जो एक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी, वो आपकी असहमतियों का सम्मान करेंगे, तो वहाँ से आपका एक मनोविश्वास जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि इन छोटी-छोटी चीज़ों के द्वारा आप मतलब अब आपके अंदर जो एक एक नकारात्मकता आई है असहमतियों को जताने को लेकर वो दूर होगी और आप खुल के फिर से अपनी असहमतियों को ज़ाहिर कर पाएँगे। और मुझे लगता है कि असहमतियाँ आप ज़ाहिर करना आपके रिश्तों को और ज़्यादा मज़बूत अ, बनाएगा। क्योंकि लोग और ज़्यादा आपका सम्मान करेंगे कि कितने मतलब स्पष्टता के साथ अपनी बात रखता है। जी।
हाँ। जी। जी। जी। जी। अच्छा। जी। हाँ। हाँ, बिल्कुल। अ, मतलब आपने बहुत मतलब सटीकता से मुझे मतलब अ, अलग-अलग स्टेज का मतलब अ, उत्तर दिया और मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि जब भी मैं अपने आप अपना जब भी अ, असहमति जब जताऊँगा वहाँ पे तो मैं अपना वहाँ पे राय दूँगा। और सबका सबको ये राय पसंद आए, ना आए, लेकिन मैं अपना राय वहाँ पे रखूँगा। तभी तो धीरे-धीरे मुझे जाके मतलब वो अ, कॉन्फिडेंस आएगा तब तब जाके मैं अ, हर जगह पे रखूँगा राय अपना अच्छे से। और मतलब ज अ, आपने बताया कि अ, जो भी हँस रहे हैं उनका परवाह नहीं करना है। तो बिल्कुल, मैं आगे से हमेशा ये ध्यान रखूँगा कि जब भी मैं अ, असहमति किसी को जताऊँ, किसी भी विषय से अगर अ, मतलब असहमति जताऊँ तो मैं अपना राय रखूँ वहाँ पे। और सामने वाले अगर हँस रहे हैं तो कोई बात नहीं, अ, मैं अपना राय डट के सामने मतलब रखूँगा। और मतलब अ, उनको भी बताऊँगा कि हाँ, मेरा क्या मतलब अ, मन में क्या है? आपसे इस विषय में बात करके बहुत कुछ समझने को मौका मिला। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। जी। मुझे भी अच्छा लगा अगर मैं आपकी कोई सहायता कर पाई हूँ तो। धन्यवाद।